जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर अ, ये बताइए कभी आपकी कोई अ, सफ़र ये यात्रा में अकेले यात्रा करने में या फ़िर कभी आप देश या विदेश गए हो या फ़िर कहीं स अ, शहर में कोई नया दोस्त बना हो जो आप अभी भी संपर्क में हो?
हुँ, तो ऐसा मेरे साथ अ, तो एक अ, मैं अपने एक सफ़र की बात करता हूँ। मैं कुछ अ, दिनों पहले पहाड़ों पे गया था, कसौल गया था और वहाँ पर मैं अपने मैं दो व अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करने गया था और हमने खीरगंगा पहाड़ की चढ़ाई की। जब हम अ, रास्ते में जा रहे थे तो खीरगंगा का रास्ता लगभग 14 किलोमीटर है ऊपर जाना। तो एक तरफ़ का रास्ता 14 किलोमीटर है और हम लोग ने शु दिन में शुरू किया था। और लगभग-लगभग 2 बजे के आस-पास अ, हमने आधे से ज़्यादा रास्ता क अ अ, पूरा कर लिया था। तब हमने अ, वहाँ पे हम लोग कुछ क्ष क्षणों के लिए वहाँ पे एक पेड़ के नीचे रुके वहाँ पे एक दुकान थी जहाँ पे जहाँ से हमने पानी पिया और तो अ, क्या हुआ था हम 4 लोग गए थे, तीन लोग आगे चले गए थे और मैं पीछे रुक के पानी पी रहा था। और अम, और और वहाँ पे पहाड़ों पे नेटवर्क आते नहीं हैं, आपका फ़ोन कोई काम का नहीं होता। तो तब मैंने उनसे अ, तब मैंने दुकान के पास बैठे एक व्यक्ति से बात की और अ, उन्होंने भी बोला कि उन्होंने कहा कि वो अकेले सफ़र कर रहे थे। मैं उस समय अकेले सफ़र नहीं कर रहा था पर वो अकेले सफ़र कर रहे थे और फ़िर हमने हमने उनसे बातचीत की और मैंने उनसे बातचीत की और उनसे पूछा वो कहाँ से हैं? कब से अ, कब से सफ़र कर रहे हैं और फ़िर हमने बोला चलिए आप भी ऊपर ही जा रहे हैं तो हम साथ-साथ चलते हैं और मेरे दोस्त काफ़ी आगे निकल गए थे तो मैं उन्हीं के साथ अ, मैंने अपना सफ़र पूरा किया और पहाड़ के ऊपर तक पहुँचे। और उन अ, और फ़िर इसी प्रकार और अ, फ़िर हम लोग वापस साथ में भी लौटे थे और हम लोग ने कसौल भी थोड़ा दिन थोड़ी देर अ, घूमा था और आज भी मैं अ, उनका सुबह-सुबह व्हाट्सएप मैसेज आता है गुड मॉर्निंग, गुड नाइट तो आज भी हम आज भी हम उनसे जुड़े हुए हैं की अ अ, भले ही हम छोटे थो थोड़े से समय के लिए मिले थे।
ओह, वाओ! अरे वाह! हुँ। हाँ जी। अच्छा, जी। अच्छा, जी। हुँ। हुँ। जी। <chuckles> अच्छा जी।